हाँ, और देखिए, आजकल छोटे-छोटे व्यापारी या फिर फूल बेचने वाले भी, देखिए, ऑनलाइन एड अपना रखे रहते हैं, दिखा देते हैं हम लोगों को। हुँ, हुँ। कोई भी छोटी दुकान आप देखो, पान वाले जो पान बेचते हैं, वो पान खाते-खाते कहते हैं, "हुँ, हुँ, हुँ, हाँ, पेमेंट करो।" तो तो मुझे ना कि देखिए अ, कैश ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन वही मैं फँसती हूँ, जहाँ पर देखिए पार्किंग भरनी होती है। यही एक जगह है, जहाँ मैं फँस जाती हूँ। तो अब तो देखिए मैं ₹15 लेके निकलती ही हूँ घर से और ₹15 और रख लेती हूँ, कहीं दूसरी जगह मैं रुक गई, तो वहाँ देने के लिए। पर हाँ
सही कहा आपने। <chuckles> <chuckles> बिल्कुल। हाँ, अच्छा। उ बिल्कुल। तो क्या आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि चलो, मैं पैदल जा लेती हूँ, कम से कम ये ₹15 भी मेरे बच जाएँगे, और ₹20 तो खर्च होते ही हैं, वो भी बचेंगे। साथ में अगर ₹20 के या तो मैंने कुछ खरीद लिया है, तो ये साथ में वॉक करके बैलेंस कर लूँगी मैं।
हाँ। जी। हाँ। अ, जी हाँ, देखिए अ अ, ₹20 की बात नहीं है, पर ये जो ₹20-20 होते रहते हैं ना, ये 1 दिन सौ रुपए का रूप ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है, वही मेरे साथ दिक्कत है। वरना बीस रुपए तो मैं खर्च कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बात रही एक पैदल जाने की, तो देखिए अ, मेरे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं रही है अब कि मैं पैदल हाँ, चल पाऊँ, और देखिए, काफ़ी अ, कड़कती धूप में चलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। अ, तो कहीं न कहीं अ, बहुत दूर जाना होता है ना, तो मैं स्कूटी का ही इस्तेमाल करती हूँ और घर के पास भी जाना होता है, तो भी मैं स्कूटी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं ना चल नहीं पाती हूँ। हाँ।
हाँ, ये 100 होते हैं, ये 1000 होते हैं। ठीक है। फूल-सी, नाज़ुक-सी कली हूँ मैं। वाक़ई। <chuckles> बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों से। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कैशबैक है, कुछ ऑफ़र्स हैं, ये आपको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, या आप देखते ही बस खींची चली जाती हैं इनके तरफ़?
हुँ। <chuckles> अरे! मत पूछिए। मतलब इसकी तो मैं इतना ज़्यादा आकर्षित होती थी ना पहले, कि देखिए, पहले मुझे गूगल पे वाले ₹3 भी दे देते थे ना, वो स्क्रैच करने पे, इतनी मैं खुश हो जाती थी, मैं तो सबको बताती थी, "अरे! मुझे ₹3 मिले हैं।" कहीं न कहीं देखिए, ये हमें ना और पेमेंट करने के लिए उत्साक्त उस उत्सुकताते हैं, उत्साह एक्साइटेड करते हैं। उस उसमें लिखा रहता है ना, एक ऑफ़र आता है कि किसी मर्चेंट को या व्यापारी को पे करिए और इतना अ, ₹50 तक का आपको कैशबैक आएगा। अब मैं, देखिए, कर देती थी पहले, आता था ₹3, ₹2, ₹1। अब बताइए ₹50 की उम्मीद में मैं ₹100 पेमेंट कर रही हूँ और मेरे को ₹3 का फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे ₹100 तो गए, बाकी बचे, ₹100 में से माइनस कर दीजिए ₹3 ₹97 मेरे वेस्ट ही हैं ना, जो मैंने उनको किए। तो कहीं न कहीं देखिए, ऐसे जो है उम उम, डिजिटल पेमेंट वाले, हम लोगों को फँसातें हैं। हाँ।
क्या बात है। हाँ, अच्छा। बढ़िया। बिल्कुल। <chuckles> अ, हाँ। <laughs> सही है। बिल्कुल। <chuckles> <chuckles> उम, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि बंपर लॉटरी भी लग गई हो आपकी?

हाँ, मैं समझ पा रही हूँ आपके पास बहुत ऐसे पैसे हैं ख़र्च करने के लिए और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। अच्छा तो ये बताइए कि अ, जैसे डिजिटल पेमेंट के आने के बाद से किस तरीक़े से आपने जैसे नगद वाली आदत छोड़ी है और कैसे आप इसमें शिफ़्ट हुई हैं? जैसे शुरू में तो हम बिल्कुल कैश रखते थे अपने पास में, तो क्या शुरुआत में आपको कोई दिक़्क़त हुई थी इसकी वज़ह से?
जी। हुँ। जी। हाँ। अ, जी देखिए अ, इसका उत्तर मैं ज़रूर दूँगी लेक़िन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अ, ना तो मेरे पास पैसे ज़्यादा है और ना ही मेरा दिल बड़ा है। और अगर मैं आपको बोलूँ ना तो मेरे जो दो देखिए ख़र्चे ऐसे ना ये तो नॉर्मल ख़र्चे हैं। सोचिए मेरे जैसा कंजूस इंसान इतना ख़र्च कर रहा है तो जो ख़र्चीले होंगे वो क्या करते होंगे, तो कहीं न कहीं मेरे जो दोस्त हैं मुझे बनिया कहते हैं कि तुम बनिया हो, तुम हमे एक-एक रूपय का हिसाब रखती हो और जो कि सच बात भी है मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ अ, मैं कहूँ ना जब से हाँ, पर जब से ये ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है ना देखिए जब ऑफ़लाइन था कैश में चला अ, मतलब लेके रखती थी तो 500 की नोट अगर होती थी मेरे पास तो मैं उसको चेंज नहीं कराती थी क्योंकि जब चेंज हुआ वहीं ख़त्म हो जाता था, तो 500 की नोट वो देखिए मेरे पास महीनों तक रखी रह जाती थी। अ अब क्या बात हो गई है कि जैसे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो फ़िर उस पैसों को छोड़कर अलग से ₹322 है तो मैं सोचती हूँ ये ₹322 हलुआ है इसको उड़ा डालो तो मैं कुछ भी ख़ा लेती हूँ या फ़िर कुछ भी ख़रीद लेती हूँ या फ़िर मेरी माताजी जो है घर से ही फ़ोन करती हैं कि बेटा अ, धनिया ले आना सब दूध ले आना तो मैं ले आती हूँ उनके लिए फ़िर मुझे कहती हैं कि अरे! इतना पैसा तुम कहाँ ख़र्च कर रही हो, देखिए सामान भी मँगा लेती हैं और देखिए इतना ज़्यादा अ अब कौन याद रख पाएगा कि कहाँ हाँ।
ज़रूर। बताएँ। अच्छा आय हाय! ठीक है। ह ह अच्छा बहुत अच्छी आदत है। पैसों का हिसाब रखना भी ज़रूरी होता है। हाँ। वाक़ई में। ठीक है। <chuckles> क्या बात है! <chuckles> बिल्कुल। <chuckles> समझ सकती हूँ मैं आपकी भावनाओं को। अच्छा तो ये बताइए मतलब क्या वाक़ई में जैसे डिजिटल पेमेंट से आप बहुत ज़्यादा ख़र्च करने लग गई हैं?

अंदर तो थए पर मतलब क्या जरूरत थी वो चिप्स खाने की मुझे?
कितना सेहतमंद चिप्स आपने खाया है, 20 क्या आपके 50 रुपये भी खर्च हो सकते थे।
हाँ। अ, नहीं, नहीं। देखिए वो सेहतमंद नहीं था। कहीं न कहीं पैकेज्ड फूड जो होते हैं बड़े ही नुकसानदेही होते हैं। तो जब वो देखिए 20 रुपये खर्च हुए ये सबसे छोटी मैंने आपको उदाहरण दी है। इससे भी बहुत बड़ी-बड़ी उदाहरण है।
अच्छा। ठीक है मतलब और बड़े काम भी आपने किए हैं।
हाँ, बहुत मतलब बड़े-बड़े खर्चे जैसे कि देखिए मैं कहीं मॉल में गई और मुझे ना देखिए 3000 की एक शर्ट पसंद आ गई। अब मैं उधर घूमती रहूँगी और मेरे को 10 बार कोई चढ़ा देगा ना ये खरीद लो, अच्छा लग रहा है तुम पे, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं ले लेती हूँ वो। फिर घर आ के मुझे लगता है यार 3000 की शर्ट इसमें है क्या? ऐसा सोना-चांदी थोड़ी ना जड़ा हुआ है। अब देखिए अब वापस करने जाऊँगी तो भी अ, अब तो मॉल में ही ऐसा हो गया ना कि कपड़े के बदले आप कपड़ा ले सकते हो, पईसा नहीं मिलता है। तो फ वो वहाँ भी देखिए
<chuckles> अच्छा। बढ़िया। <chuckles> क्या बात है! बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब आप लगातार ख़रीदारी पे ख़रीदारी करती रहती हैं और सही मायने में पूछा जा जाए तो डिजिटल पेमेंट का पूरा एकदम अच्छे से इस्तेमाल करती हैं।
जी। अ, हाँ, मतलब अच्छे से क्या देखिए कह सकते हैं कि ये एक मजबूरी हो जाती है, पड़ जाती है। और देखिए जब भी कभी हाँ। हाँ। कभी खाने बाहर जाती हूँ ना तो खाने में इतना खर्चा होता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इतना क्या ही चीज़ है? देखिए अ, अगर अब तो देखिए ठेले वाले जो लोग हैं ना वो भी उन लोगों ने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया है। अब 20 रुपये के 4 मोमोज़ मिलते हैं बताइए। पहले के जमाने में 20 रुपये में 6 मोमोज़ मिलते थे वो भी बड़े-बड़े। अब 20 रुपये के 4 मोमोज़ तो मैं 40 रुपये खर्च करती हूँ। हाँ, मैं 40 रुपये खर्च करती हूँ ताकि मुझे 8 मोमोज़ खाने को मिलें। अब उसमें भी मेरा कभी-कभी अगर मन नहीं भरता है तो 60 रुपये खर्च कर देती हूँ। ऐसे देखिए छोटे-छोटे करके ना बड़ा सारा खर्चा हो जाता है।
बहुत बड़ी मजबूरी। जी हाँ। बिल्कुल। <chuckles> साइज़ भी छोटे हो गए हैं। ठीक है। बिल्कुल।